Вот ты знаешь, у меня есть такая проблема с прокрастинацией из-за страха неудачи, и из-за того, что я критикую себя постоянно. То есть я всё откладываю откладываю. Но я понимаю, что я откладываю, потому что я просто боюсь, когда я начинаю, э, разбираться, потому что я откладываю, я придумываю кучу причин. И мне кажется, сначала, что это всё так логично, но потом я понимаю, что на самом деле не в, э, не в причинах дело, а причина в моем страхе. Ну вот, например, я решила, а, там, ам, открыть свой собственный бизнес, я там всё сделала для этого, всё, что было необходимо. И вот уже подошла, получила все какие-то там лицензии, ну, всё, что требовалось. А, и подошла уже к моменту, как бы уже его просто начинать делать. И вдруг тут у меня какие-то возникли вот, э, прокрастинация с какими-то там оформлениями каких-то вещей, потому что я думаю: "О, я не знаю, как лучше. Я не знаю, как лучше". Но я понимаю, что я просто боюсь, пэ что у меня не получится. И я начинаю просто себя как-то о отговаривать из этого или что? И, в общем, я вот всё никак не начну. И вот это меня очень расстраивает, потому что всё-таки я столько вложила в это в уже времени, как бы, и средств. И теперь вот я такая вот <chuckles> тут нахожу причины это не делать. Вот я не знаю, как мне всё-таки это пересилить себя как-то, заставить. Что, ам, э, к <chuckles> не знаю. Что мне делать, если ты, у тебя есть какой-то совет, может быть, наставление?
Мгм. Да. Мгм. Да, я понимаю. Мгм. Мгм. Смотри, прокрастинация. Во-первых, я т прекрасно тебя понимаю, что прокрастинация это тяжело, сложно, и она не дает, э, реализовывать свои какие-то задумки. И это, эм, ваще прокрастинация, это та т тяжела не только для творческих людей, но и для людей, которые в принципе хоть что-то делают сами, да, не то, что которые ходят, там, на работу, э, где нужно что-то сп св делать одно и то же, и всё понятно, да, здесь сложно прокрастинировать, и то можно. А уж если ты что-то пытаешься с свое сделать, там свой бизнес, как ты говоришь, там, или какие-то творческие задачи решить, то здесь прокрастинация, конечно, она может, на и она у многих. Поэтому ты, конечно, здесь не одинока, но при этом при всём прокрастинация это вещь, с которой вполне можно и работать, и бороться с ней. И хотелось бы, да, найти сейчас это, и мы попытаемся найти какое-то решение. Но сначала, э, позволь мне задать, м, парочку вопросов. Скажи, пожалуйста, вот эта прокрастинация, которая у тебя, у тебя раньше был какой-то опыт негативный, э, когда ты пыталась что-то сделать и уже дошла до чего-то, а у тя не получилось?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну ты знаешь, у меня, ам, мало такого опыта, потому что я всегда себя отговариваю что-то делать. То есть я вот начинаю начинаю и вот потом я начинаю прокрастинировать, и я всё время вот боюсь. То есть у меня может быть опыт не свой такой личный, что я делала, и это не получалось, а больше, может быть, еще с детства, когда говорили: "Ой, ну не получится. Там. Зачем ты вот берешься?" И мне кажется, у меня уже очень давно вот это ощущение, что просто уже не получится даже еще до того, как я начала.
Ага, понятно. Мгм. Э, это очень интересный момент. А, прекрасно понятно, а, что если, и даже с детства была установка, что, может, что-то не получится. В принципе, если тебе, когда ты говорили, что не получится, вместо того, чтобы говорить те, что у тя всё получится, да, это как будто бы уже установка, которую тебе давали. А в детстве мы же, э, люди вообще, как правило, очень, м, сильно впитывают всю информацию, как губка, и она с ними потом всю жизнь идет. Человек может уже стать взрослым, со своей семьей. Но те установки, которые были в детстве, они остаются очень надолго с нами, м. И, возможно, это тоже к э, влияет достаточно сильно на решения какие-то. А, да, и и здесь, э, в данной ситуации, можно только, э, порадоваться, что ты это, ну, ты понимаешь, что есть проблема, и ты пытаешься её решить, и ты уже молодец, что ты этот вопрос поднимаешь, значит, э, у тебя есть, э, эта тяга с с этим разобраться. И скажи, а вот, ам, сам, само вот это вот, у процесс, а пр вот когда ты начинаешь только сам, м, само, а, то, что ты хочешь сделать, оно тя вдохновляет. Ты прямо вот, вот, э, у тебя есть ощущение, что это что-то здорово, у тебя прямо такой зуд такой есть, что ты сейчас это сделаешь, ты представляешь себе, как это будет классно работать всё. То есть ли такое ощущение вдохновения в этот момент?
Наверно. Мгм. Да. Да, есть. Очень оно меня так вот прям мотивирует. И я прям, мне кажется, это всё так возможно. И я вот с такой резвостью начинаю вот всем заниматься, прям, э, вот в 1 момент куча всего. И да, поначалу у меня очень это вызывает большое вдохновение.
Мгм. Слушай и ещё, э, такое уточнение. А вот ты когда хочешь что-то сделать, на как как много ты испольжуе используешь времени и средств для того, чтобы провести, ам, предварительный анализ того, чем ты будешь заниматься. Ну, например, если это новый бизнес, то есть аналогичный бизнес, а, как он проходит, какие есть подводные камни? То есть насколько много ты вот этому ресёрчу, а, уделяешь времени и уделяешь ли вообще?
Э, ты знаешь, я уделяю время, но мне кажется недостатачно. Мне кажется, я всё-таки, ам, н надо больше. И вот это меня немного потом и начинает останавливать. Потому когда я уже подошла к этому, я думаю: "Ой, а как же вот это? А как же вот это? А как же мне налоги тогда делать? Чё-то я вот этот момент не проверила, этот момент", и вот это добавляется в мою <chuckles> причины прокрастинировать.
Мгм мгм. Да, а, прекрасно тя понимаю. А спасибо тебе за такой откровенный а, откро откровенные ответы. А послушай, а, в данной, э, а, ситуации, а, делать что-то самому всегда сложно, всегда будут какие-то, а, вопросы- а получится ли? А зд э, есть. Ат этого никуда не не не денешься. Но, э, уменьшить это, сократить вполне реально. Во-первых, вот этот энтузиазм, который у тебя есть, и то, что ты с таким, знаешь, с горящим взглядом делаешь, что вот эта какая-то идея, я её хочу реализовать, и ты хочешь реализовать, это уже огромный плюс. Попытаться максимально вот эти эмоции, которые у тебя есть в этот момент, вот этот вот запал, его запомнить. Ты можешь записать, ты можешь, э, например, вести свой дневник своих достижений. И если ты постепенно идешь к своей цели, например, ты оформляешь документы, оформил документы- уже плюсик. То есть делать, а, любые, а, какие-то, м, <tsk> э п Позитивные вещи, да, или, скажем так, она вроде бы рутинная вещь, ну да, пошел оформил документы, или пошел, закупил оборудование, там, или там, договорился, а, о месте, неважно, что там, или с кем-то контракт заключил. Это всё огромные огромн то есть это всё кирпичики в эту огромную стену вот этого.
М. Мгм. Да-да.
Вернее пъедестал, на который ты сама себя воздвигаешь. Поэтому относиться к этому нужно именно так, как к своему собственному суперскому достижению. То есть тот процесс, что ты не сидишь, не прокрастинируешь, в, на данный момент, да, а что-то делаешь, это уже плюс. Э, потом, когда вдруг прокрастинация, а, опять, э, подойдет к тебе, подберется и начнет тебя, э, пытаться перевить на свою сторону, ты можешь просто взять свои записи посмотреть и сказать: нет, вот у меня здесь есть куча всего, что я уже сделала, и что я зря всё это делала, я зря все это, ну, э, <tsk> зря и потратила время на это? Конечно же, нет. То есть таким образом, ты даже чисто психологически будешь себя держать, ста стараться ся держать на уровне, чтобы не терять вот этот энтузиазм продолжать этим заниматься. Как ты думаешь, тебе бы помогла такая штука?
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, да, потому что вот, на это я и тоже смотрю и думаю: "Ну ты уже столько всего сделала, чё ж теперь на попятную, а куда же теперь всё это время, все эти ресурсы!". Да, я думаю, что мне надо вот как-то пот почётче этот бизнес-план пошагово так расписать, чтобы видеть, что я уже сделала и как в принципе мало осталось.
Мгм. Вот. А ещё такой момент, если у тебя есть возможность с кем-то пообщаться по поводу бизнеса, кто разбирается в бизнесе, у кого, может быть, есть свой бизнес аналогичный, с кем ты дружишь, или, возможно, ты можешь какой-то комментарий. Конечно, это не может, не должны быть, какие-то токсические комментарии, в которых ты написала, а тебе написали, что у тя ничего не получится, и вообще это, э, всё плохо. Нет, такие комментарии нам не нужны. Н нужны комментарии именно от людей, которые разбираются, которые говорят, что вот в этой ситуации х неплохо было бы сделать вот так. То есть это грамотный комментарий. Их можно получать на каких-то бизнес-форумах, или можно, например, какого-то бизнес-аналитика попросить, который за относительно недорогие деньги может, например, анализ сделать. И, он даст тебе огромную огромную просто базу, на которой ты можешь работать, ка и твои вот эти вот все вещи, которые вот, а не получиться, а вот там какие-то документы, ещё что-то, они просто потонут, потому что там будет огромный пласт, который нужно будет переварить, понять его, и сделать определённые выводы по своему бизнесу, по или по твоей работе, которую ты собираешься делать. Если у тебя есть такая возможность, вот а если нету, найти такие, в принципе, эм, э, форумы, где об этом обсуждают. Вот, это несложно щас время соцсетей, и их, э, вполне, э, они в они существуют и в "Фейсбуке", и на "Ютубе" можно, и где угодно. Как думаешь?
<laughs> Мгм. Ну, вот, это правда, что действительно в век соцсетей, я думаю найти это несложно. Я даже не знаю, почему я как-то сама этим не занималась, и всё чё-то как-то думала, что надо всё как-то самой-самой, и, э, если честно, вот э этого мне не хватает. Мне не хватает кого-то, кто бы в этом уже был, и мог вот что-то такое посоветовать дельное, потому что все, кого я знаю, вот, у них работаем ну с 9 до 5, и как-то у меня, да, такое ощущение, что я вот совершенно 1 в этом. И действительно чё-то многого не знаю. И думаю, вообще, как это все, я даже не представляю. Но я могу пойти на действительно бизнес-форуме, столько людей, которые этим занимаются и, а, готовы, вот, делиться. Я думаю, что это очень, э, мне может помочь.
Мгм. Да-да-да. Возможно, ты найдёшь, э, просто, э, человека, который те, э, классную идею подаст. Возможно, найдёшь с cе партнёрство. Возможно, ты найдёшь себе ещё какие-то возможности, которых ты раньше не видела, и это всё трансформируется в потом ещё что-то более интересное и удивительное. Быть открытым и, э, не бояться делиться своими идеями- это очень хороший способ завести новых друзей, новые знакомства и в целом, э, продвигать какую-то свою идею, в том числе и бизнес, потому что в партнерстве всегда, э, происходит больше, ты сделаешь лучше, и в итоге, э, заработаешь больше тоже. Вот поэтому, э, попробуй в этом направлении посмотреть. Мне кажется, это было бы тебе очень полезно.
Да, ты знаешь, я думаю что вот это с открытостью именно вот почему и проблемы есть, потому что ты всегда как будто ожидаешь, вот как с детства вот критику, что сразу все скажут: "Ниче не получится." И вот этой открытости сейчас как бы и не хватает. А действительно это нужно. А, нужно это использовать. Потому что, как еще 1 я вот это могу сама не вывести.
Да. Да, безусловно, потому что, то, что было у нас в детстве, то, что нам гово говорили какие-то установки, они, м, э, это это говорили наши родители, это говорили, там возможно, учителя, еще кто-то, но это всё осталось там. Сейчас это твоя жизнь, ты за нее ответственна полностью. И это есть и свой огромный плюс, потому что ты можешь на свой опыт предыдущий не опираться, опираться на свое нынешнее состояние, в котором ты находишься. Это те очень сильно поможет отбросить всю эту шелуху и з м, непосредственно заниматься тем, что тебе нравится и что тебя действительно, эм, заставляет быть целеустремлённой, такой, как ты ты и есть.
Да, большое тебе спасибо. Ты вот прям вернул мне вот этот энтузиазм мой изначальный. И я сейчас чувствую, что я пойду с новыми силами это делать.
Удачи тебе.